بالضبط، يعني أنا كنت برضه باوضح لهُم إن طبعًا أكيد ال الدُنيا بتتغير، مش زي زمان، في مجالات دلوقتي معيّنة سواء مثلًا أنا طبعًا في البرمجة أو كده. فالمجالات دي من الطبيعي جدًا ومن الأحسن إن أنت تكون شغال من بيتَك، ده بيوفّر عليا كتير مثلًا. بيوفّر عليّا مواصلات مثلًا، بيوفّر عليّا الوقت. فده أصلًا أفضل ليّا، ولكن ما فيش بقى تشجيع إن هو يكون أفضل فاهماني؟
فاه آه. إمم. آه، آه، مش مت مش م مش متوصَّل لهُم إن حتّة إن ده آآ، ده ال ال الجديد أو إن ده ال اللي موجود حاليًا. آآ، هو ده الشغل المُتاح دلوقتي. فبُص آه، هي
لأ لأ، ما مش متفهمين خالص الفكرة دي.
آه، هي طبعًا يعني آآ، طبعًا ده بيبقى علشان الأفكار القديمة لسّه في ناس كتير مش واصل لها ده، فأنت يعني لازم تحاول بكل ما تقدر، إنَّك توصَّل لهُم إن ده ميعاد شُغلَك. آآ، إن أنت شُغلَك مثلًا المفروض يبقى 8 ساعات أو أو عدد معيّن من الساعات، فأنت هتقفل عليك ال الغرفة بتاعتَك علشان ده ميعاد شُغلَك، وإن أنت عندَك آآ، مُدير، وأنت عندَك حد بيراقب شُغلّك، وإن أي صوت هيأثّر، أي صوت هيخسرَك شُغلَك. آآ، يعني يمكن لو جبتها لهُم من ناحية إن أنت ممكن تفقد الوظيفة دي، وتفقد المُرتّب اللي بتاخده، و وإنَّك هتبقى مش هتلاقي شُغل، يمكن ده آآ، ي يخلّيهم يتفهموا أكتر يعني، آآ، الفكرة دي. فيعني أنا مش عايزاك تتحبَط أو تحس بالإحباط أو إنَّك تتضايق. آآ، جرّبت طيب حاجة يعني آآ، أنت بتعملها علشان تقدر آآ، تحافظ على تركيزَك أو آآ، تقدر تكمّل في شُغلَك بدون ما تتأثر؟